Eh sì, e ci sono delle intelligenze artificiali che a volte ragionano meglio di quelli che fanno il commento su Facebook, no?
Eh, quello senz'altro. <giggles>
E allora sai com'è? Cioè a questo punto dici, ma ehm ehm ho sbagliato avere dei robot? No no, anzi.
Ma leggevo, sai, che in Nuova Zelanda mi pare, adesso non vorrei dire ne ne di ricord spero di ricordare bene, c'è già il progetto di candidare un'intelligenza artificiale come premier. Eh, perché a quanto pare, potrebbe essere molto neutrale, <chuckles> logico e coerente. <giggles>
Ah, okay. Beh, mica male eh. Più che altro costa meno, perché se guardi i costi della nostra politica potremmo anche proporlo in Italia, no?
Ah beh, sì.